Kak.
Halo. Kita nyambung lagi nih ngobrol-ngobrol belum bosen ya ngobrol dengan aku ya?
Ah. <chuckles> Iya, iya dong belum dong pokoknya paginya harus semangat kan. Heeh.
Belum dong. Mhm, jadi pemanasan dulu nih kita ngobrol ngobrol dulu ya santai-santai keseharian, ya kan yang dekat dengan hidup kita.
Mhm, betul. Heeh, biasanya kalau pagi-pagi gini enaknya itu kalau di Indonesia itu enaknya ngeteh sambil itu makan makan kue-kue tradisional itu waduh, <tsk> mantap Kak.
Mhm. Iya kue tradisional apa nih maksudnya? Kalau aku senangnya ini be be eee, jajanan pasar aku lebih suka.
Iya betul itu maksudnya jajanan jajanan pasar gitu ada misalkan kayak, kue-kue itu yang kayak dari gula merah gitu yang, kayak cair tapi kayak enak banget dilembut, eee, digigit gitu dari bahan dasarnya itu dari beras ketan kali, mungkin, mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Heeh. Oh. Beras ketan bukan bukan wajit ya beda ya?
Eee, hampir seperti itu juga tapi ada bentuk lain juga sih Kak, mhm.
Beda ya. Oh, aku suka yang lebih gini sih lebih yang justru yang gurih bukan yang manis aku lebih senang, eee, kayak apa sih risoles, kroket, pastel, kayak gitu, panada.
<laughs> Oh itu udah, itu udah modern modern juga kali ya Kak ya. <chuckles>
Itu modern Itu modern? Serius?
Iya, iya, heeh.
Ah, kayak kue cucur aku suka juga sih kue cucur, heeh, gitu terus apalagi ya? Misalkan kue putu aku masih suka tapi
Ah, kalo cucur itu tradisional, heeh. Wah itu putu mantep banget kalo panas-panas hangat-hangat kan aduh. <tsk>
Mhm, tapi biasanya kalau di Jakarta kue putu itu abang-abangnya udah sore malem keluarnya, kelilingnya itu malem biasanya.
Oh iya betul gas, heeh, keliling-keliling malam biasanya, memang kalo malam kan, sore, heeh.
Gitu. Mhm. Iya ya. Ini gimana kalau kita bicarakan tentang, eee, apa sih menjaga alam kali ya?
Oh iya betul sih Kak.
Tentang lingkungan kita heeh.
Iya kan memang akhir-akhir ini kita apa ya, eee, sering terdengar berita, banjir longsor di mana-mana gitu kekeringan kebanjiran aduh, <tsk> parah-parah juga ya.
Mhm. Iya aku baca tuh itu juga beritanya ya karena aku buka media sosial ya gitu ya dari yang online gitu, suka lihat, yang banjir kalau misalnya di Jakarta itu kalau aku lihat, gila di mall, air sampai masuk gitu aduh serem banget kasihan gitu loh orang-orang.
Mhm. Mhm mhm. Iya. E oh iya masuk, heeh, serem, mhm.
Mhm, kenapa itu?
Jadi kalau misalkan banjir datang itu kayak, waduh itu, apa ya bukan, eee, sang semuanya terdampak sih sampai, ekonomi apa ya pendidikan itu semua terdampak kalo ada banjir.
Mhm. Ya iya udah pasti rusak lagi gitu kan sek kes apa jadi duit lagi itu kan musti benerinnya heeh, makanya aku bingung juga itu bagaimana untuk kan udah sering kali sekali terjadi ya terutama kan, eee, aku nggak tahu kalau misalkan di, eee, Sulawesi bagaimana tapi aku dengar kan itu sempat juga kalau nggak salah di, Manado ya kalau nggak salah ya, banjirnya itu nah, eee, Jakarta kan udah terkenal tiap kali dapat kiriman terus air.
Iya. Duit lagi betul, heeh. Mhm. Heeh. Heeh. Oh iya, itu udah tiap tahun itu udah udah udah tahunan kali ya banjirnya di Jakarta itu.
Iya dari sej sejak jamannya aku aja belum berangkat te udah dari tahun berapa 80-an tuh udah macet.
Mmm, udah macet udah banjir ya.
Udah apa udah macet gara-gara banjir maksudnya.
Oh ya ya ya.
Mhm, a tapi makin ke sini makin parah gitu.
Betul sih tapi memang ya bukan cuma di Jakarta Kak jadi apa ya, daerah daerah yang pelosok misalkan di kampung-kampung itu, eee, biasa ada kabarnya juga beritanya wah lagi banjir banjir bandang gitu kan waduh, <tsk> ngeri banget sih, mungkin karena anu kali ya.
Mhm. Juga. Heeh heeh. Ya makanya harus dipikirkan ke ke kenapa gitu ya masa a a apa apa mungkin banyak penebangan juga kali ini kalau i e isu sampai penebangan itu beritanya tuh bukan isu lagi sih sebenarnya, beritanya gitu udah sampai keluar, jadi aku kadang ak ak malu juga ya, suka dipanggil soalnya sama suami aku, "Lihat tuh," gitu.
Nah. Betul. Mhm. Ah, betul mungkin karena Iya. <chuckles> Tapi apa ya, memang karena kondisi alam kita memang me cukup memprihatinkan kan banyak penebangan liar gitu kan, terus eksploitasi alam misalkan, yang dulunya, eee, apa ya banyak pohon-pohon gitu kan, eh, tiba-tiba jadi tu tambang gitu kan lah terus mungkin, eee, yang dulunya banyak pohon tiba-tiba jadi kebun gitu kebun yang, ya aduh yang digarap yang yang jangka pendek gitu kan yang untuk untuk menanam bawang atau apa sebagainya itu, wah kan air nggak terserap kan kalau misalkan hujan turun, heeh.
Heeh, ditebangin. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Heeh, ya iyalah, kan semuanya jadi nggak nggak apa nggak ada keseimbangan lah terus binatangnya juga jadi nggak nggak punya tempat tinggal yang ada juga jadi, punah atau dia jadinya ngaco jadi ke ke tempat penduduk itu kan udah nggak bener gitu kan akhirnya bener gak?
Betul kak. Heeh nah, seringkali itu misalkan macan atau apa gitu di Sumatera gitu kan, mereka masuk ke pen apa ya wilayah penduduk tapi sebenarnya di wilayah penduduk itu dulunya memang hutan tapi jadi jadi kayak manusia yang masuk ke hutan ya kira-kira seperti itu.
Mhm. Heeh. Heeh heeh. Iya iya iya it itu karena udah terlalu kebanyakan ditambah lagi kayak misalkan belajar buku sejarah anak aku aja nih anak SMP kan juga dibilang gitu kalau misalkan untuk, eee, alam itu mengganggu sekali kalau katakan kita makan kebanyakan daging juga kenapa kan? Iya soalnya kan hewan itu perlu makan rumput kan.
Heeh. Heeh heeh. Heeh. Betul betul.
Iya kan berarti itu mungkin dia akan akan, eee, untuk kalau makin banyak keperluan manusia-manusianya itu makan daging berarti kan si si si sapi makin banyak diternakin, artinya pas si sapi juga kalau makin banyak perlu makan, nah makanannya dari mana? Dari tanahnya itu kan, dari rumputnya. Nah jadi ya ditebang tebang tebang ya akhirnya, gundul gitu kan nggak bersisa.
Heeh. Mhm. Iya. Iya. Ah, betul, mhm. Iya gundul dan dan banyak banyak gunung sekarang yang gundul di mana-mana itu bisa kita lihat kok wah itu dulu gunungnya hijau gitu subur gitu, eh, sekarang udah gundul jadi kita nggak heran lagi kalau misalkan la pas hujan tiba-tiba ada banjir gitu kan aduh, <tsk> heeh, tapi itu ngeri sih Kak karena apa ya bukan cuma mengancam jiwa nyawa gitu kan itu juga, berpengaruh ke ekonomi masyarakat pokoknya banyak hal sih terpengaruh Kak.
Mhm. Iya. Mhm mhm. Iya ya. Banyak banget ha ini sebenarnya hanya untuk keuntungan sejenak misalkan, ada perkebunan apa sebelum itu kayak kelapa sawit apa gitu kan, ditambah lagi yang punyanya bukan orang kita sendiri berarti kan memperkaya yang lain bukannya negara kita gitu kan.
Mhm. Nah. Iya, mhm. Nah itu dia, betul <laughs> sayang banget kan aduh. <tsk>
Mhm, jadi mungkin mu mungkin kita mesti lebih sadar diri untuk bisa, eee, ya m membuat kaya a atau sukses negara sendiri gitu kan.
Betul betul, mhm.
Jangan jangan ikutin cuman, eee, kemauan kebutuhan, orang gitu asal tebang tebang tebang oh untuk pe untuk perkebunan ini gitu ya, nggak boleh ini gitu, cuma satu pihak susah juga sih ya karena mereka butuh uang ya jadi gimana tuh? Bingung juga aku juga, heeh.
Betul, heeh, ya mungkin Iya, pasti mereka butuh uang butuh mata pencaharian kan mungkin mungkin, eee, apa ya tata keloan tata kelolanya aja kali ya yang mau diperbaiki misalkan, kalau, eee, hutannya dibuka seperti se seperse se apa ya ada beberapa hektar gitu ya dipe di mmm, lebih banyak itu dipertahankan, eee, lah lahan hijaunya kan biar tetap asri gitu kan, biar tetap bisa menyerap air, mhm, bijak gitu betul Kak tapi sebenarnya kalau misalkan untuk, apa ya kalau misalkan kita merusak alam itu yang paling parah sebenarnya yang, eee, selain dari ancam bencana alam itu sebenarnya yang tentang krisis pangan dan air bersih Kak, kalau misalkan, ke depannya itu nanti kalau misalkan alam sudah rusak parah itu kita pasti akan, terdampak dari krisis pangan kan sama air bersih, itu air bersih kalau nggak ada air bersih itu wah kita pasti bakal
Mhm. Mhm. Ya. Mhm. Ya harus ini bijak dan tegas kali ya? Git Iya. Gimana tuh? heeh. Mhm mhm. Iya. Repot kita butuh ya, heeh, air tuh udah udah ini penting banget.
repot, iya betul Kak. Nah, penting.
Kita nggak bisa apa sih nggak bisa suruh puasa air gitu loh, terus-terusan nggak butuh apa badan kita perlu gitu kan.
Iya. Mhm mhm, kalau puasa makanan masih bisa kan?
Mhm, puasa makanan masih bi masih bisa air tuh ya nggak nggak nggak bisa gitu orang kita katakan kalau sakit perut aja kan, yang dibilang sama dokter apa? Airnya mesti tetap diminum gitu kan biarpun kita misalkan muntahin tapi tetap air itu musti masuk, kalau enggak masuk ke rumah sakit infus gitu kan.
Mmm. Iya. Nah. Betul betul. <laughs> Iya betul Kak. Aduh. Ah hah, kering, iya itu karena apa ya memang karena pangan dan air itu kan kebutuhan dasar kan Kak ya? Mhm, karena kan
Iya kering nanti kitanya gitu jadi berarti kan air penting banget. Heeh. Mhm. Iya karena di sini juga sama mereka berusaha olah juga kayak misalkan air yang kotor diolah lagi di-filter lagi gitu jadi bersih gitu kan ya, eee, dan, mereka bilang juga dia punya simpanan air bersihnya juga nggak, nggak banyak gitu kalau kita tetap pakainya, eee, hambur-hamburan ja jadi kayaknya diimbau kita juga musti lebih, eee eee, apa efisien apalagi kalau musim kemarau gitu, mereka tuh akan bilang jangan pakai air kebanyakan karena kalau lagi musim kemarau katakan musim panas itu panas ya, jadi kita tuh, pakai air berliter-liter misalkan untuk isi kolam renang misalkan gitu kan.
Hmm. Mhm. Nggak banyak, wah nggak banyak kan? Iya betul. Mhm. Oh ya. Woi banyak banget itu kalau kolam renang pasti banyak butuh air kan, heeh.
I itu kan banyak banget, heeh, jadi maksudnya juga, eee, pemerintahnya bilang gitu, eee, apa sih jangan Ya sering-sering ganti gitu atau misal apa pakai air tuh musti dibatasin lah kasarnya gitu, kayak mungkin mandi juga kan maksudnya dibatasin waktunya gitu jangan, eee, apa sih 1 jam atau setengah jam gitu kan cuma berapa menit aja gitu 5 menit 10 menit gitu deh, udah cukup.
Mmm, iya iya, dibatasi airnya. Betul betul Ah. <laughs> Iya dan memang apa ya, eee, kalau misalkan stok air terbatas itu memang kita harus penggunaannya harus cermat kan, ka kalau misalkan air langka me meskipun misalkan di Indonesia banyak air tapi kalau misalkan airnya tercemar gitu kan waduh itu.
Mhm. Iya. Iya sama aja nggak bisa dipakai.
Iya nggak bisa dipake kan berkurangnya apalagi kalau misalkan, mungkin yang kalau di Indonesia itu banyak yang pakai air tanah misalkan pakai sumur gitu kan, air tanah tapi, eee, air air iya air air ini meskipun di kot kalau di kota itu air tanahnya kayak tercemar gitu Kak kayak bau gitu aduh.
Iya. Mhm, iya ya, pompa deh. Oh, ya udah nggak nggak ini lagi nggak nggak nggak bagus tapi ya aku di pernah kan aku waktu kali kan aku, eee, belajar lagi kan tujuannya kan ke arah hormon ya jadi dekat dengan kesehatan gitu kan, di sini dia diadain kayak, eee, apa sih cek gitu lah ceritanya si, eee, petani, eee, kentang, nah si petani kentang ini kan kan kita kan kayak misalkan kita seneng makan organik segala macam kan lagi kayak di himbau pada rame-rame gitu kan ya, cuma mami me memang belum banyak banget karena. Ya itu agak suli jug sulit juga gitu misalkan benar-benar pakai bahan yang tanpa, eee, kimia gitu lah ya campuran-campuran lain, makanya kan lebih mahal biasanya kan yang bio kan yang organik itu, heeh, iya kan.
Mhm. Heeh heeh. Ah. Eee, kenapa? Iya iya iya. Mhm mhm. Oh iya iya, mhm. Oh iya betul malah lebih mahal dan lebih bagus kan?
Iya tapi sekarang masalahnya, kalau misalkan tanahnya sendiri kita pikir kita makan kentang itu sehat, gitukan misalkan ya ada vitaminnya, tapi kalau tanahnya sendiri itu nggak ad nggak bau, eee, nggak ba apa sih menga mengandung kayak mineral atau vitamin yang kita butuhkan itu kentang juga nggak ada gunanya jadi maksudnya nggak nggak ada, eee, nutrisi.
Heeh. Iya, heeh heeh. Nggak bagus ya? Mhm. Iya. Oh gitu? Jadi cuma mu mu mu mungkin bentuknya cuma kentang tapi nggak ada isinya berarti ya nutrisinya begitu ya Kak ya? Mmm.
Iya karena iya kar karena apa si si petani ini bilang kalau kita terus-terusan pakai itu tanah kan kita butuh nih orang-orang kan, jadi udah dia dipanen dia masukin lagi kentangnya jadi nggak sempet apa sih bibit kentangnya dia nggak sempat napas itu tanah.
Iya. Heeh. Oh berarti butuh apa ya jangan jangan keterusan di ditanami satu spesies kali ya misalkan kentang terus gitu ya.
Mhm. Iya ditambah lagi juga ya musti ada jeda waktunya gitu loh musti ada waktu, heeh.
Ah, ada jeda waktu kan betul mungkin mungkin dibiarkan dibiarkan dulu kali ya rumput-rumput tumbuh di situ sekitar beberapa bulan ya baru habis itu ditanami lagi ya.
Iya. Iya tapi masalahnya untuk kebutuhan, eee, orang-orang gitu, itu enggak akan ada waktu untuk apa sih? Kasih jeda waktu jadi musti langsung tuntutan dari, eee, apa, kita ya konsumen.
Mmm. Iya. <chuckles> Ah, permintaan yang tinggi kan permintaan pasar yang tinggi kan.
Heeh, jadi dia langsung hantam lagi hantam lagi, itu jadi akhirnya dia bilang harusnya kandungan yang, eee, a apa yang kita makan itu kan kandungannya da dari tanah juga kan vitamin segala macam udah di tanah ya, tapi kalo sekarang tanahnya sendiri itu nggak sehat gitu tanahnya sendiri itu sebenarnya nggak nggak ada kandungan nutrisinya, yang kita makan itu sebenernya kosong.
Wah. Mhm. Iya dari tanah betul iya. Mhm. Oh cuma makan, nggak ada <chuckles>
Sedih ya? Kita pikir heeh, kita pikir kan masuk kita masukkan, apa gitu kan, karbohidrat, vitamin, begini begini ternyata, cuma berapa persen gitu.
Heeh heeh. Tapi sekarang kentang kentang itu apa ya ukurannya besar-besar loh di dibandingkan yang dulu-dulu itu biasanya ukurannya kecil-kecil tapi sekarang, biasanya panjang-panjang gitu kentangnya Kak tapi ternyata, <tsk> nutrisinya kurang ya Kak ya?
Iya. I iya itu yang menurut si si ini ya petani yang apa, eee, kentang di sini gitu karena dibawa juga tanahnya ke laboratorium di di cek ke e e universitas, eee, pertaniannya di sini kan cukup terkenal ya.
Mmm. Oh gitu ya betul betul betul di Belanda ya Kak ya, mmm.
Mhm, di Belanda cukup, eee, kuat gitu dia punya uni universitas, eee, pertaniannya, kakak ipar aku di potato di apa di perkentang kakak ipar, heeh, dia dia aku suka bilang ini ya profesor kentang gitu heeh.
Oh gitu ya Kak ya, ah, iya iya iya. <laughs> Dan dan memang
Kentang itu banyak macam ya, 5000 macam ya kentang.
Ah, weh banyak banget ya Kak ya?
Banyak banget kalau lihat buku ya kan untuk mengambil doktor gitu kan dia bikin buku kan gitu buku buku buku terus, eee, aku sih terus kayak buku mata pelajaran kalau aku bilang, tapi lihat fotonya gitu ya ampun aku bilang ama ama kakak ipar, "Kalau aku dikasih kentang begitu aku kira itu kentang busuk." Ada yang warna hitam udah bengkok-bengkok iya beneran, aku akan buang aku bilang gitu mana aku tahu kalo itu bisa dimakan emang begitu bentuknya, gitu kan.
Mhm. Mhm. <laughs> Mhm. Mhm. <chuckles> Iya betul betul tapi apa ya kalau misalnya kita bicara kentang dan, bicara alam emang apa ya kita perlu memang menjaga alam supaya kita bisa, apa ya apa yang kita lakukan itu bisa berlanjut terus menerus kan tapi enggak enggak harus juga mungkin me mengeksploitasi terus-terusan juga seperti yang dibilang tadi, eee, tanahnya sampai, kekurangan nutrisi untuk tanaman, tumbuhan gitu kan wah pasti akan ngaruh ke kita juga kan sebagai manusia ya, sebagai konsumennya kan. Mhm.
Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm, yang rugi kita juga iya. Ya habis kita sedot terus ya kasarnya kita kayak kayak kayak kita ambilin terus ya lama-lama ya habis dia kan juga butuh waktu untuk, eee, ngisi lagi, orang hape aja juga mesti di-charge gitu kan.
Nah betul betul. Iya betul. Itu itu sih yang biasanya kita apa ya dipikir-pikir juga sih apa ya, eee, penggunaan tanah yang berlebihan itu juga apa ikut merusak alam kan, heeh, jadi kalau misalkan alam udah rusak itu, eee, alam nggak mungkin kasih kita yang terbaik kan untuk kita kelola untuk kita kelola untuk kita makan gitu kan ya Kak ya.
Mhm. Mhm. Iya. Bener iya e itu makan lama banget gitu loh untuk untuk benerinnya tuh lama banget, kita kita yang sebenarnya kita yang ngerusak gitu kan kadang-kadang suka terlalu mungkin, serakah ya digali gali gali gali ini gini semuanya di got, ya lama-lama kan juga kayak yang di Bali itu aku nggak tahu bener apa aku ngelihat gitu sosial media yang di Uluwatu katanya kan juga apa tuh ada kayak longsor juga mulai banjir banjir juga kan Bali, karena katanya
Mmm. <laughs> Mhm. Wah betul banyak banyak sih kejadian ada longsor, ada banjir gitu kan aduh ngeri-ngeri, mhm.
Heeh, kat katanya karena karena itu juga kan penerbangan juga dijadiin perumahan terus ada kayak orang asing juga aku bilang, "Aduh ini kok jadi kayak pada"
Betul. Aduh.
Aduh sedih deh aku sedih yang di luar itu aja.
Betul Kak <laughs> betul Kak wah menarik Kak, heeh, terima kasih Kak.
Iya, nah terima kasih ya.